Ah, reset, sa reset po kapag, kadalasan talaga kapag kailangan ng gawa, gawin. <chuckles> Hindi naman po kapag nagpapahinga, 'pag kailangan na talagang gawin tapos nando'n lang po na parang naiimbak na nga po wala pong nagwo-work. Parang, oh okey kausapin niya po kung sino na ba talaga, kasi 'di ba nagkakagulo na nga po, sabi niya ako na daw, eh siya naman na talaga. Sasabihin niya, o sige start natin, ikaw ulit. Gano'n po kapag kailangan na talaga nakikita na yung mga gawain na hindi na nagagawa magulo na talaga.
Mm. Hmm. Mm. Oo nga. Hmm. Na ibig ko sabihin, yon ay sinasabi na lang ni daddy na kumbaga randomly, hindi yung tipong kumakain kayo, "Oy ikaw ah, o ganito na ang gagawin natin since hindi natutupad yung ano, yung ating schedule." So
Hmm, hindi naman po random. Oo, hindi naman po siya ran
Kadalasan yung, na sinasa napagsasabihan kayo o nire-remind kayo, 'di ba habang, dinner, kumakain kayo or na ano, gala kayo.
Um, kapag kumakain po hindi po kami nag-uusap about sa mga chores. Um, kapag, ah ayun nga po kapag nasa situation na po talaga na walang gumagalaw or nakita niya naiimbak, ah, sa pagsasabihin niya po kami na, "Okey ganto na, gan gawin ninyo". Mm.
Ah. Yon na lang talaga. Mm. Pagka on the spot na lang 'no na, talagang kailangan na ano. Um, eh bukod do'n siyempre yung, pinapaalalahanan kayo or, medyo tinatapik kayo "O, makakalimutan mo 'to ah," ganiyan, ganiyan.
Mm, opo. Parang ganon, on the spot. Mm.
'Pag nagagawa niyo naman, mayro'n naman kayong nakukuha bang, reward, mayro'n ba kayong reward system?
Um, sa reward naman po, ah, wala. Pero kasi, iba kasi yung parang sense of, ah, iba yung pakiramdam kapag nagaga nagagawa niyo or natatapos niyo yung mga gawaing-bahay. Parang yon na yung reward, eh kapag, ah, kapag maayos lahat ng nasa bahay, 'di ba? Kapag malinis yung bahay parang yon na magiging reward kasi mas nakaka-relax nga siya, o hindi siya nakaka-stress, kumbaga 'yon nga, mm.
Hmm. <chuckles> Okey. Ah, yung sa sarili mo na mismo. Mm. Mm. Kumbaga ano na, eh, tinatawag na self-fulfillment na eh 'no?

Ah, meron po that time na parang ayaw po n'yang gawin talaga yung mga gawaing -bahay, kasi sabi niya, "Ikaw kasi yung naka-schedule, eh, bakit ako, hmm?" gano'n siya. Eh, parang may time kasi na pagod na pagod na ako, tapos parang yung it's ah, that day kasi, hindi rin maganda yung pakiramdam, ta's ang pangit pa ng 'yan ng nangyari. Ta's pag-uwi mo madadatnan mo po yung mga pinagkainan sa lababo. Talagang parang ang sama ng pakiramdam, kap talagang kinokompronta ko siya, mag-aaway talaga kami at lalo palaban <chuckles> din naman po siya, ayon. Pero, kapag gano'n po ng na nangyayari kadalasan din po, wala po akong magawa, maghugas, or di kaya kapag talagang hindi ako maghuhugas, ah, si Mama po yung maghuhugas gano'n or 'di kaya, eh, si Papa na lang po, depende po kung sino yung mas free po sa kanila.
Okey. Oo, gano'n. Mm. Mhm. Ah, oo. Nangyayari nga 'yon. Oo. M. Si ilang taon ba agwat niyo? Matanong ko lang.
Mm. Ah, nung brother ko po, ah, 6, 6 years po ang agwat po namin, opo.
6 din. So, ate ka talaga, ateng-ate talaga, eh, 'no? P'wede mong brasuhin 'yan kung tutuusin, eh.
Opo. <giggles> Ate ya Mm.
Ngayon, meron ba kayong mga, tipong nagmi-meeting ba kayo? Yung tipong, ah, pinag-uusapan na, "Oh, kamusta kayo?" ganiyan, "Oh, ikaw, hindi mo na yata ginagawa 'tong ganito. Oh, kawawa naman si ate. Oh, ikaw kawawa naman si bunso." gano'n.
Mm, sa, sa mga opo, meron din pong gano'n kapag, ah, kapag hindi na po talaga nasusunod. Parang nagkakagulo-gulo na po sa mga gawaing-bahay kung sino na ba ang gagawa. Ah, parang nag-uusap din naman po kami kung parang magre-reset na ba kumbaga, kasi magulo na, eh, "O sige ganito na lang gagawin natin, u o ulitin natin," oo, magre-reset, mm. <chuckles>
Mm. 'Yan, oo. So, magpapatawag na ng meeting si, <chuckles> si Daddy 'no?
Opo, mag-uu hindi naman po as in talaga na parang formal meeting, mag uusap-usap lang, "Okey," simulan na lang sa "o, ikaw ulit mag-start, tapos siya ulit ang susunod na maghuhugas." gano'n or 'di kay
Oo, oo. O. Yung mga simpleng ganiyan ba na reminder o yung kailangang, kumbaga, i-reset yung inyong responsibilities, 'pag napag-uusapan 'yan, saan kadalasan nangyayari?

Ah, opo, opo, may work po. Pero kadalasan din po kapag Saturday po talaga, naglalaba po sila no'ng mga dama damit nila, kapag hindi ko po talaga maharap. Opo.
Oo. Hmm. Tapos Sunday, 'yon na 'yong rest day niyo? <laughs>
A Opo, tsaka, ah, time sa mga spiritual activities.
Family day. Yeah. Anong usually 'yong mga assignment ng kada, member of the family? Umpisahan natin kay si daddy meron ba? Eh, siya ang ano, eh, haligi ng tahanan. <chuckles>
Oo. Opo, meron din po. Mm. Though, sabi nga po nila parang kapag lalaki hindi daw po gagawa ng gawaing-bahay, pero parang hindi naman po kasi talagang kailangan na gumalaw lahat, eh, tulungan kumbaga. Um, si papa po, kadalasan talaga kapag naglalaba si mama, since ang gamit lang po kasi namin gripo, yon So, siya ang tagabomba kasi na tapos si mama naman 'yong nag naglalaba, nagbabanlaw. Tapos, ah, minsan din
Ah, 'yan. Oo. Mm. Teka, ang sabi mo tiga-bomba, ano 'yon 'yong poso?
Opo, poso. Mm. Opo, pot op probinsya po kasi dito sa amin kaya poso po 'yong gripo namin, oo. Hindi po kami gumagamit ng sa may electric. Mm.
Ah, buti meron pa no'n. Ang galing, ah. Ah, okey. Mm. 'Yon ba 'yong tinatawag na deep well, 'no?
Opo, opo, 'yon nga po. Siya po 'yong nagbobomba, um, kapag
'Yong tubig? Hmm. Tapos? Ma si mama ang tagalaba? <chuckles>
Opo, gano'n. Ah, parang buddy na sila, team na sila sa sa paglalaba. Tapos kapag, um, sa pagwawalis naman po si mama din sa umaga kasi siya 'yong maagang nagigi gumigising, si papa naman ang taga-tapon ng mga basura, taga-hakot. <chuckles> Oo, tas kami naman na dito sa loob ng bahay no'ng kapatid ko taga-walis, 'no, taga-ayos ng mga gamit na nagkalat dito sa loob ng bahay namin. Ayun para hati po, mm. Mm.
O, ah. Mm. Hmm. Basura? Galing. Mm. Lalo sa sala, 'no.